زي إيه؟ أنت بتسألني والّا أنت بتقول ف في حاجة تانية عندك؟
آه، آه، باسألك، باقول لك في حاجة تانية؟
آه طبعًا، يعني أولًا علاقتك بقى بالناس اللي حواليك، يعني لمّا بتبقى علاقتك طيّبة ومثلًا داخل شُغلك، بتلاقي مثلًا الناس اللي أنت شغّال معاهم بيتعاملوا معاك كويس، بيضحكوا في وِشَّك، فدي في حد ذاتها بتبدأ يومك وأنت مبسوط، غير لمّا يبقى مثلًا المكان اللي أنت فيه، فيه مشاكل وعلاقتك مش كويسة مع الناس و فبيبقى فيه stress وِجَو مش مش لذيذ يعني، وبتبقى دايمًا ي آه.
اهم. اهم. تمام. بقيت الع بقيت العمل ممكن بقيت العمل بت بتغيّر، لإن أنت الشُغل إحنا قاعدين فيه أكتر من البيت. اهم.
أكيد طبعًا، وب فبيبقى يوم كئيب بقى وحياتك كئيبة و ودايمًا في stress ودايمًا مش عارف تضحك و يعني كفاية ال الغُربة اللي الواحد فيها أصلًا يعني، فاهم؟
صحيح. أنت فكّرتني بالشُغل اللي أنا فيه والله، إمم.
<chuckles> فهي آه. أيوه أنت لوحدك آه، لأ، إحنا عندنا عن
ما فيش، ما عنديش عَرَب، فأنا لوحدي م آآ، آه والله م أنت مش عارف مع أنت قُلت لك أنا مش قلت لك على الشُغل الجديد والّا لأ، بس أنا لوحدي عربي آآ، في وِسط تقريبًا على على م على يمني برازيلي، على يميني روس روسيّة، وبعد كده قُدّامي مش عارف، سويدي، واللي ورايا ك كل الجنسيّات ما فيش حد عربي، ما فيش غير واحد مغربي، وباشوفه كل فين وفين كده، وباشوفه باحِس حأه مرح آآ، يا حبيبي يا فوّاز إزّيك. فاهمني؟ آآ، وهُم بقى بيتعاملوا إيه بقى، يا نهار أبيض على كمّية فعلًا ال إحنا والله العظيم والله العظيم تعاملتهم، أنا يعني أنا الناس دي آآ، آآ، ما فيش ما فيش ب يعني بيتعاملوا بطريقة كده م الواحد بدأ يبقى زيّهم، هي دي مشكلته. أنا داخل في سَنة أهو معاهم، آآ ما فيش. يعني مثلًا في الشُغل ما تلاقيش مثلًا زي عندنا كده لمّا كُنّا شغّالين في الشركة، آآ، هزار وضحك وبتاع وإزّيك وحد ييجي لأ هاغلّس ع ما فيش الكلام ده، أنت ببيقى قاعد آه، أنت قاعد ما فيش، ما فيش، استحالة حد يعني مثلًا أنت لو لو حد ف لو حد في مرّة وأنت قاعد كده دَخَل، لإن أنا بادخُل الصبح بدري، يقول لك إزيك، يبقى كده واحد دوّة كويس. فاهمني؟ <laughs> فبصراحة أن
إمم، اهم. اهم. أيوه، أيوه. إمم. أيوه. لأ، صعبة جدًا. oops. <laughs> ليك وَحشة، ليك وَحشة. <laughs> إمم. إمم. إمم. اهم. إمم. أيوه. لأ ما فيش. حياة باردة جدًا. إمم. اهم. يعني أنت قاعد طول اليوم ما بتتكلّمش؟
ما فيش، ما بينطقش مع حد غير لحاجة في الشُغل، غير كده ما بينطقش إط إطلاقًا. يعني مثلًا يوم الج يوم الجمعة ده مثلًا أو الخميس، ما ما ما نطقتش كلمة مع حد أصلًا خالص، لإن ما بيبقاش عندنا meeting. اهم.
إيه يا عَم ده يا عَم؟ طَب بس ب بتبسِط نَفْسك إزاي طيب يعني؟ <laughs>
والله ما عا ب باحاول أروح الgym في الbreak، آآ، ع عندي break الساعة ونُص، جانب الgym، لازِق في الشُغل بصراحة، فباقوم رايح ال ل ل لالgym الساعة ونُص دي وخلاص. ما ما ما ما ما -مش عاوز أقعُد معاهم بصراحة، ما ما فيش أصلًا ما بيتكلّموش وساكتين دايمًا.
أيوه. اهم. أيوه. اهم. إمم. المشكلة برضه في الgym ما فيش حد برضه يعني، فاهم؟ بتبقى لوحدك برضه. <chuckles>
آه، آه، آه، بس على الأقل الواحد ب ب آه، والله بيغيّر طاقتك شوية وبتاخُد
آه، بتطلَّع الstress اللي جوّاك في ال الحديد بقى. إمم.
بالضبط، صحيح وبترجع، آه خلاص، ولكن الحمد لله يعني. <laughs> هو فعلًا زي ما أنت قُلت والله فعلًا ال البيئة، فافتقدته والله. فاكر لمّا كُنّا شغّالين في الشركة؟ والله الواحد كان بيقعُد يعلَّق وبتاع و ويقول تتبيع ولكن والله افتقدت
الحمد لله أنا إمم. آه طبعًا نح إحنا صوتنا كان جايب آخِر الشارع يعني.
آه والله، افتكرت والله إن الناس و وقُلت سبحان الله 180 درجة اختلاف.
إمم.

يا مساء الفل.
يا مساء الجمال، أخبارك إيه؟ الحم الحمد لله، الحمد لله تمام. عندنا إيه النهارده؟
إيه الأخبار؟ <chuckles> عامل إيه؟ كله تمام؟ عندنا إيه الحاجات اللي بتبسطك؟ بما إن إحنا يعني في أول الشهر والراتب نازل، آآ، ف آه فتلاقي الواحد مبسوط كده شوية يعني، بعد 7 أيام كده تلاقيك خلاص، 5 أيام قصدي تلاقيك آه، يعني
امم <laughs> آآ 5 أيام! ده أنت غَنِي بقى. <laughs>
آه، لأ يعني هو هيكون صفَّر خالص. هو كده كده أول يوم بييجي بتدفع كهربا، مَيَّة، غاز، آآ إيجار كل سنة وأنت طيب. شوف هاشوف بقى نستلف مني
أيوة، أكيد. امم، ده إيه السعادة وال الانبساط ده؟
بالضبط. فخليني أسألك إيه أكت أها. لأ اتفضل. اهم.
يعني إحنا تمام، قُل، يعني إحنا أ الموضوع النهاردة يعني اللي هو ما الأشياء البسيطة التي تَفرَح تُفرِح قلبك يو يوميًا يعني؟ تمام.
آآ، هم قالوا بسيطة، يعني حتى مثلًا مش كبيرة. يعني مثلًا عادات صغيرة مثلًا أو لحظة بسيطة بتس حسسك بالسعادة خلال يومك. <tsk> يعني إيه م كوباية قهوة مثلًا؟ مش عارف. أ قُل خلِّيني أبدأ معاك مثلًا.
آه. امم. امم، امم، امم.

اهم، لأن الناس تقول لك هو ضيف فعامله باحترام وبتاع وخلاص. آآ امم. اهم. والload اللي اتحط على الناس خ خلاهم ي ي يفس لا صح.
فبتكسر، امم. آه، آه والطباع اتغيرت برضو، والناس اتغيرت برضو. ما إحنا بقينا عايشين في مفرمة آه طبعًا، طبعًا. ما أنا باقول لك بقينا في مفرمة، فربنا يعيننا جميعًا. ف هنرجع برضو نقول لازم نبسط نفسنا، يعني لازم تدوّر على أي حاجة تبسطك عشان تعرف تكمل.
صح. كوباية قهوة، أغنية.
آه، تتصاحب بقى على حد بقى، بس يعني هنا لا <giggles> مثلًا يعني.
تتصاحب على حتة روسية حلوة كده. أو حتة بلاش ابعد عن البرتغاليين <laughs>
أيوه، آه <laughs> لأ، ده إحنا الواحد بيشوف يعني، يلّا ربنا يصبرنا يعني وعشان الواحد آه. <laughs> آه والله ده أنا باقول لك اصحابي كانوا بيكلموني النهاردة video call، آآ، ابعت لنا زيارة، فاهم ي أقول لهم: "يا جماعة ده النهاردة السبت حتى." <laughs> أقول لهم: "النهاردة السبت." <chuckles>
امم. اهم، ما هم دول اللي مصبرينّا على ال <giggles> امم. يا جماعة هو أنتم فاكرينّي رئيس الدولة. <laughs> أقول لهم ده أنا ممكن أحصلكم كمان شوية. حبيبي يلّا ربنا يكرمك. شكرًا حبيبي حبيبي مع السلامة. إن شاء الله، إن شاء الله أكيد.
اتبسطت جدًا يا باشا بالمكالمة معاك، حبيبي. نتكلم ت نتكلم تاني إن شاء الله. ماشي. مع السلامة.

ب بُصّ هاقول لك حاجة، أنا باخد ساعة ونُص على ما باروح الشركة، ماشي، أ أيوه، فهي فهي أنا حاسس كويس جدًا بال قرفها، وه فكّرت أشتري عربية، ولكن بعد الأوضاع اللي حصلِت، آآ، والبلد اللي اتقلبت ف أ مش عارف، مش فاهم أي حاجة، رايح أشتري عربية وأدفع قسطها، أنا مش فاهم أي حاجة أصلًا، أنا ممكن أمشي أصلًا من البلد، ممكن أروح في حتّة تانية، ممكن مش عارف إيه اللي هيحصل أصلًا، فاهمني؟ بالضبط، ما فيش أمان أصلًا يعني، مفيش أمان في البلد، آآ فهي دي المشكلة، وبعدين، أنا معاك في المواصلات والله باخد ساعة ونُص ب باروّح مش طايق نفْسي ومش وأنا رايح برضو نفْس الكلام.
زيي بالضبط. إمم. أيوه، اهم. أنت مش عارف آه، مش فاهم إيه اللي هيحصل بعد كده. آه. أيوه، أيوه. أيوه، فأنت بقيت محتاس مش عارف تعمل إيه. إمم، إمم، دي حقيقة، دي حقيقة. إمم. إمم. الواحد بيبقى عايز يروّح حتّى يف يفك بقى مع و ولاده شوية، مراته، بتبقى راجع أصلًا آه، بتبقى راجع أصلًا مش تعبان ومش طايق نفْسك من اللي أنت بتشوفه طول يوم، فدي برضو من يعني حاجات بتضايق برضو، بس الواحد بيحاول ييجي على نفْسه برضو عشان هُم ما لهمش ذنب يعني.
بالضبط، <laughs> بتلعب مع الولا بتاع. اهم. صحيح.